क्या हुआ है ना, कि मेरे भाई ना मतलब जो एक न जो नया साल आने वाला है ना, उसकी वज़ह से वो घर आए हुए हैं। पर मम्मी-पापा ना उसे इतना अहमियत दे रहे हैं, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ मुझे इतना मतलब अ, दूरी महसूस अब होने लगा है ना उनसे, ऐसा लग रहा है मैं धीरे-धीरे दूर जा रही हूँ। इतना मतलब उनसे बात-वात सब करते हैं, उनके लिए नई-नई चीज़ें लाते हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते, ना ही मेरे लिए अब म म उस तरह मेरे लिए ना कुछ खाने के लिए लाते हैं, उसके लिए तो जो बोलते हैं, जैसे अंडा रोल या फिर कुछ भी चिकन-विकन सब ला देते हैं। पर मैं ना ये सब नहीं खाती हूँ, मैं वेज़ हूँ, तो जिसकी वज़ह से मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते, मैंने बोलती हूँ, फिर भी नहीं लाते हैं। उसको नया लैपटॉप भी दे दिए हैं, मैं बोली थी कि मुझे भी लैपटॉप चाहिए, तो बोले नहीं तुमहा तुम ना पुराना लैपटॉप में ही काम करो। तुम इतना करती क्या हो, ये तो इतना काम करता है, इतना पढ़ाई करता है, तो तुम क्या करती हो? और उसे इतना मानते हैं, मतलब वो मुझे मार भी देता है ना, तो उसी का मतलब साइड लेते हैं, मम्मा भी साइड लेते हैं, मेरा कोई भी साइड नहीं लेता। और इसी वज़ह से ना मुझे काफ़ी दूरी महसूस हो रही है, कि ऐसा लग रहा है, जैसे मम्मी-पापा मुझसे ना बहुत कम प्यार करते हैं। और मुझसे ना बहुत दूर जा रही हूँ मैं उन लोग से, क्या इस वज़ह से क्योंकि मैं बेटी हूँ, वो बेटा है, फ़र्क वो लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही है। उम, ये बोलते हैं कि तुम तो पराई घर चल जाओगी, ये तो यहाँ रहेगा फिर अ, तुम इतनी चिं चिंता क्यों कर रही हो? तुम तो अपने ससुराल जाओगी, वहाँ तो मज़े करोगी ही। तो इसे अभी करने दो, इसका फिर शादी-वादी होगा, फिर इसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालनी है। तो ये तो गलत बात है, मुझे भी तो अपने मायके में मुझे मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ, मुझे अपने आप मम्मी-पापा के साथ अच्छे से समय व्यतीत करना है। और वो लोग ना बहुत गलत व्यवहार मेरे साथ करते है, बहुत उछरा हुआ व्यवहार करते हैं। भाई के साथ इतना अच्छे, मेरे साथ इतने बुरे व्यवहार करते हैं ना, जिसकी वज़ह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रिश्ते में जो मम्मी-पापा, भाई के बीच में ना दूरी आ रही है, मैं उनको स ना बहुत गलत तरह से मैं देख रही हूँ आजकल। तो कृपया करके कुछ ऐसा सुझाव दें ताकि ना मैं इस रिश्तों में ना दूरी महसूस ना करूँ और कुछ अच्छा मुझे अच्छा लगे। जी।
हाँ, जी। हाँ, बिल्कुल मैं आपकी समस्या जो है, बिल्कुल समझ पा रही हूँ। बिल्कुल चिंतित मत होइए, ये बिल्कुल सामान्य अ, बात है, ऐसे अ, रिश्तों में जो है ऐसे महसूस करना। तो अ, आप मुझे उससे पहले जैसे मैं आपको अ, सुझाव दूँ, उससे पहले मैं आपकी भावनाओं को और गहराई से समझना चाहती हूँ। तो, आप अ, ये बात बताइए कि आप जो महसूस कर रही हैं, कब से ये दूरी जो है, महसूस हो रही है आपको, बता सकती हैं?
जी। जी। जी। देखिए, ये दूरी ना करीबन मुझे 2 हफ़्तों से हो रही क्योंकि भ भैया ना अभी-अभी आए हुए हैं। अपने मतलब दूसरे शहर में रहते थे अभी आए हुए हैं जिसकी वज़ह से मम्मी-पापा तो मतलब उनके ख़ातिरदारी में चौबीसों घंटा लगे रहते हैं। तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है? हर वक़्त बोलते रहते हैं और मुझसे एक बार भी नहीं पूछते हैं कि तुम्हें भी कुछ चाहिए मैं मार्केट जा रहा हूँ मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछते, ना ही मुझसे अब अच्छे से बात करती है मम्मा। पहले मम्मी मेरे साथ बैठती थी बातें करती थी मेरे साथ मोबाइल भी देखती थी। पर म भैया को आते ही ना मम्मी पूरा बदला बदल गई है जैसे लग रहा है जैसे ना हमारे बीच में इतनी दूरी क्यों आ गई मुझे तो समझ में नहीं आ रही है ।मैं जब भी कुछ पूछती हूँ या फ़िर अ, कुछ भी कर देती हूँ। तो इतना मुझे डाँट सुनने मिलता है पहले इतना प्यार करते थे कि अच्छा कोई नहीं टूट गया, कोई नहीं मैं दूसरा ले आऊँगा। पर अभी क्या हुआ ना कि मुझसे एक फूलदान टूट गया था तो उससे ना उसकी वज़ह से इतना मम्मी मुझे सुनाए कि भ भैया को देखो चुपचाप पढ़ाई करते हैं तुम हो उछल-कूद करती रहती हो। सामान तोड़ती रहती हो पैसा तो कमाती नहीं हो जिसकी वज़ह से ना मुझे काफ़ी रोना आ गया था। इतना मैं रोने लगी ना मैं आपको बता नहीं सकती कि मम्मी इतना बदल कैसे गई पापा भी रात में आए तो मम्मा उनको सुनाई तो वो भी मुझे डाँटने लगे। तो उसी भाई का ही परचीन करते रहते हैं कि भैया कितने अच्छे हैं उनसे सीखो ये करो, वो करो, वो देखो कितना अच्छा और भैया भी ना मैं बिल्कुल भी साइड नहीं लेते वो तो मतलब एक तरह का लड़ाकू ही है हमेशा मुझसे लड़ते ही रहता है हर चीज़ में और मम्मी हमेशा उसका साइड लेते रहते हैं मैंने काफ़ी कोशिश की उनको समझाने कि, कि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। कौन से कहीं से उठा के लाए हो? पर फ़िर भी ना वो समझते ही नहीं है मेरा बात।
जी, बिल्कुल। अ, चिंतित मत होइए, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी भावना को। तो आप एक बात और बताइए जैसे कि किस तरह की दूरी जो है ना आप ज़्यादा महसूस करती हैं? भावनात्मक या शारीरिक या अ, संचार की कमी अ, कैसी जो है दूरी आपको ज़्यादा महसूस होता है?
जी। जी। जी, देखिए मुझे ना भावनात्मक दूरी ज़्यादा महसूस होता है पहले मुझसे इतना प्यार करते थे अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। सिर्फ भैया पर ही मतलब सारा चिंता उन्हीं के लिए है, सारा प्यार उन्हीं के लिए ऐसा ही मुझे लगता है महसूस होने लगा है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे भैया आएँ हैं तो मतलब क्या अब मैं तो कुछ थी ही नहीं घर में। मैं लग ऐसा लगा जैसे मैं घ घर में हूँ ही नहीं देख के अनदेखा वो लोग कर देते हैं। भैया कहाँ है? अब मैं रहते हुए भी वो बोलते हैं कि कहाँ गई है वो, तो क्य क्यों नहीं है घर में? मैं बोलती है सामने तो हूँ दिखती नहीं हूँ मैं क्या? तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे मम्मी-पापा ना मुझ पे म कम से कम अब तो मतलब भरोसा करें। या फिर म मतलब मैं दूरी महसूस इतना कर रही हूँ ना मैं आपको क्या ही बताऊँ परेशान हो चुकी हूँ वरना मैं पूरा। उनको समझाने की भी काफ़ी कोशिश की हूँ पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं अभी ये आया है तो अभी इसका देखभाल करना ज़रूरी है ना? तुम तो यहीं रहती हो, पर यहीं रहती हो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मतलब बात-वात करना बंद करते हैं। हर छोटी चीज़ में मुझे डाँटे, उसे सराहना करने हर टाइम वो भी इसकी वज़ह से भैया भी मुझसे इतना टॉन्ट मारते रहते हैं कि देखो पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी ज़्यादा करती है, तुमसे कम करते हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगता है ये सोच के ये क्यों इस तरह बोलता है मम्मी-पापा मुझसे भी तो प्यार करने चाहिए ना। पर जब भी उसका गलती रहता है उसका तो बड़ाई होता है, जब मेरा गलती होता है तो मु मुझे इतनी मतलब डाँट सुनने मिलती है ना, एक बार तो क्या हुआ था कि मुझसे गलती से मोबाइल गिर गया था मम्मा का। तो उसकी वज़ह से मेरा मोबाइल छीन लिया 2 दिन के लिए और भाई का उन भाई का तो मतलब भाई ने अपना मोबाइल तोड़ दिया तो उसको नया मोबाइल दे दिए। मतलब ये तो हद है भई मतलब उसके लिए इतना कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये तो सच में एक अ, मुझे अब ऐसा लगने लगा है ना कि सच में रिश्ते में दूरी आ रही है मतलब समझ भी नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ?
अ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। अ, तो आप मुझे एक और बात बताइए कि क्या हाल ही में, ये जो रिश्ता है, रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे आपको ये भावना आ रही हैं और ये महसूस जो है, वो ज़्यादा हो रहा है?
जी। जी, जी, बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि अ, मुझसे मम्मा का मोबाइल गिर गया, तो थोड़ा-सा टूट गया, जिसके वज़ह से मम्मी-पापा दोनों इतना मुझे डाँटने लगे, भईया सहित मुझे डाँटने लगा, कि कमा के लाओ मोबाइल को, तो तुम्हारी वज़ह से मोबाइल टूटा, तुम क्या कमाती हो क्या जो खर घर में खर्चे करती हो? कभी फूलदान तोड़ देती हो, कभी मोबाइल पटक देती हो। मुझे इस गलती से हुआ, भाई ना गुस्से में मोबाइल अपना पटक के तोड़ दिया कि मु उसको लैपटॉप चाहिए था, पापा बोले अभी लैपटॉप नहीं अगले महीना तुमको लैपटॉप दे देंगे। पर वो गुस्सा से मोबाइल को पटक दिया और मोबाइल टूट ही गया एक तरह का, उसको नया मोबाइल मिल गया पर उसे बिल्कुल भी डाँट नहीं सुनने मिली, बिल्कुल भी उसको सुनाया नहीं गया। ना ही उसको क्या कहते, उसका मोबाइल या फिर उसका पढ़ाई रोका गया, पर उ मेरा ज़रूर रोक दिए, मेरा मोबाइल तक छीन लिया 2 दिन तक। तो ये तो सच में मतलब दूरी महसूस हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा कि, उसके साथ इतना पक्षपात क्यों कर रहे हैं? मेरे और भाई के साथ, मेरे परिवार वाले। मैंने स मैं अपनी दोस्त लोग को भी सब बताई कि, यार ऐसे-ऐसे हो रहा है मेरे घर में, तो वो लोग बोलते हैं, अरे सबके मेरे भी साथ होती है, तुम पूछो मत भाई और मेरा इतना लड़ाई होता है, मम्मी-पापा तो सिर्फ़ भाई का ही साइड लेते हैं। तो मतलब ये क्या हर घर में होती है या फिर से मेरे साथ होती है, मुझे समझ में नहीं आ रही है और आख़िर क्यों हो रही है भाई? मतलब मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, थोड़ी ना कोई दूर की हूँ। फिर भी ये लोग इस तरह कर रहे हैं, तो मुझे भी बिल्कुल भी समझ इसकी वजह से मुझे काफ़ी तनाव में भी रहती हूँ, जो मेरे पढ़ाई में भी ना बिल्कुल भी असर जा रहा है मतलब मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ इस अ, अवस्था को आपकी। अ, आप एक अंत में एक और बात बताइए, जैसे कि आपने इस बारे में जो भी आप महसूस कर रही हैं या जैसा आपको महसूस हो रहा है, रिश्तों को लेकर, व ये माता-पिता को लेकर और आपके भाई को लेकर। ये सारी भावनाएँ आपने किसी के साथ साझा करने की कोशिश की है या बात करने की कोशिश या अपने परिवार सदस्य में हो या किसी दोस्त से आपने अपनी भावना जो है, वो साझा करने की कोशिश की है?
जी। जी। जी, जी बिल्कुल मैंने करने की कोशिश की। मेरी दूर की एक दीदी है उनको बताने की कोशिश की कि दीदी प्लीज़ मम्मी-पापा को समझाइए। तो बोलते हैं बेट बेटा देखो फूआ-फूफा जी तो ऐसे भी नहीं समझने वाले। क्योंकि वो ना मतलब उसी का साइड ज़्यादा लेंगे तुम्हारा तो लेंगे नहीं। मैं समझा-समझा के थक चुकी हूँ। फिर वो ही वो समझाने की कोशिश की देखिए वो बहुत खराब महसूस कर रही उसकी वजह से ना वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो दूर जा रही हो आप लोग से। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें उस पर भी उतना डाँटे-वाटे ना। वो लोग भी काफ़ी समझाने की कोशिश की है पर ये लोग समझे नहीं। मैंने भी काफ़ी समझाने की कोशिश की, कि भाई को इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं? मतलब अ, ऐसा क्यों हो रहा है कि अ, भाई बहुत ब अ, मेहन मेहनत करते हैं मैं कुछ नहीं, वो कौन-सा कमाता है? वो भी तो पढ़ाई ही कर रहा है। वो तो कुछ ऐसा है बट हाँ, अभी आया है हाँ, हो गया है उसको 1 साल गए हुए बट वो आया है बहुत दिन के बाद। पर मे मेरे पर भी तो ध्यान दे। मेरा हाथ कट गया था एक बार, तो उनको वो दिखा भी नहीं। मतलब मैं खुद से अब रोते-रोते मैं स अपना चोट ठीक की पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखा। मुझे इतना दुःख हो रहा था कि मैं मम्मी कितनी दूर हो गई हूँ मैं मम्मी से, कि मम्मी मेरा दर्द तक महसूस नहीं देखी तक नहीं कि हाँ, मलहम ये सब लगा दें। मुझे बहुत दुःख हुआ उस चक्कर में तो इसलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि मेरे रिश्ते में सच में दूरी आ गई है। अब मैं इसे कैसे ठीक करूँ? जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना को और आप जैसे कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि माँ-बाप जो है ज़्यादातर अ, मतलब अ, ज़्यादा प्यार या ध्यान आपके भाई को देते हैं तो ये महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। अक्सर माता-पिता जो है प्यार जो है बराबर करते हैं लेकिन आदतों की वजह से या ज़िम्मेदारियों की वजह से जो है एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान चला जाता है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम अहम हैं उनके लिए। आपकी भावनाएँ जो है बिल्कुल जायज़ है और आप भी उतने ही प्यारे हैं आपके परिवार के लिए जितने आपके अ, भाई हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि प्यार और व्यवहार के बीच में ना आपको फ़र्क समझना होगा। कई बार माता-पिता जो है प्यार तो बराबर करते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी और चिंता या आदतों की वजह से जो है एक बच्चे पर ध्यान ज़्यादा जाता है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई ज़िम्मेदारी की वजह से जो है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके माँ-बाप का अ, जो है झुकाव आपके भाई की तरफ है तो आपको इसको समझना होगा। और दूसरी बात है कि खुद को ना आप कंपेयर मत करिए, तुलना मत करिए मतलब अपने भाई से ही क्यों ना हो। ये मत सोचिए कि मुझ में तो कोई कमी है इस वजह से माता-पिता का झुकाव जो है मेरे भाई की तरफ है, ऐसे अगर सोचेंगे तो कहीं न कहीं आपका मनोबल जो है वो कम होते जाएगा और रिश्तों पे और दूरियाँ बढ़ने लगेगी। तो कभी भी आप तुलना मत करिए। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए अपने जो आप जो भी महसूस करते हैं ना उसको दबाकर ना रखें। अगर संभव हो तो शांत तरीके से अपनी बात जो है अपने माता-पिता से या अपने भाई से जो है भावना जो है खुल के बात कीजिए कि आप लोग जो है ना मुझे अकेलापन महसूस होता है। क्यों आप मम मुझे ऐसा मतलब व्यवहार करते हैं। मेरे साथ भी थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि उसी तरीके से व्यवहार करिए। तो आप अगर आप खुल के उनके सामने बात रखेंगे तो कहीं न कहीं उनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि खुद के लिए ना एक आप इमोशनल सपोर्ट जो है बनाना सीखें। अगर घर में वो मतलब होता है नहीं कि वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है तो कोई अपने दोस्त या कोई रिश्तेदार उनसे अपने मन की बात जो है खुल के बात कीजिए और लास्ट में ये भी है कि कभी-कभी माता पिता ना एक बच्चे को बहुत अ आप बोल सकते हैं कि स्ट्राँग मान लेते हैं और सोचते हैं कि उसे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्ट्राँग होना तो ए ऐसा नहीं है कि आपके अंदर भावनाएँ नहीं होती है। तो आपको केयर भी चाहिए और वो माँगना कमज़ोरी नहीं है इसलिए आप बेझिझक उनसे बात करिए। और अपनी कमज़ोरी बताइए और आप क्या चाहते हैं उनसे अपनी अपेक्षाओं के बारे में उनके साथ अगर खुल के बात करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी रिश्ते जो है उसमें भी दूरियाँ नहीं आएँगी और आपको दूरी महसूस भी नहीं होगी। तो अगर ये सुझाव जो है भविष्य में आप अ, अगर उम, ये करना चाहेंगे तो कहीं न कहीं आपको मदद मिल सकती है। मैं आशा करती हूँ।
जी। जी। जी जी। अच्छा।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
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।